Te cuento que se me ha hecho superdifícil equilibrar estos pasatiempos, pues, con las obligaciones diarias, porque de repente sí tengo muchos pasatiempos que me encantan. Así te puedo decir, por ejemplo, amo nadar. Me gusta mucho, de verdad lo disfruto. Eh, ahorita, pues, no lo estoy haciendo tanto por el tema del frío que, pues, sí, no me quiero enfermar. Y fíjate que que me gusta también mucho salir a caminar con mi mascota. De repente, a veces nos vamos los fines de semana hay aquí un un parque que es como ecológico, muy grande, y haz de cuenta que vas caminando y están como los manatíes, está de repente sí hay cocodrilos también. O sea, eso te da un poquito de miedo, pero bueno, el lugar está muy bonito. Y también es como que me gusta mucho la fotografía. O sea, me encanta andar como de un lado a otro para ver de dónde puedo sacar el pues, el mayor provecho, ¿no? Para todo esto. Pero tengo un problema <chuckles> muy grande, y es que me cuesta un buen hacer mis obligaciones diarias. O sea, no sabes. Procrastino mucho, y es como que digo: "A ver, tengo las tareas de aquí al, no sé, al sábado para entregar", y como que mi esposo: "¿Ya las iniciaste? Y yo: "Sí". Obviamente, algunas sí, otras no. Y de repente el jueves o el viernes ando haciendo todo para entregarlos al día siguiente, porque entre semana, pues, anduve haciendo todo menos tarea.
Ujú. Mm, claro. Ujú. Ay, qué lindo. Ay. <chuckles> Ujú. Ajá. Ah, okey. Sí, pues, la verdad es que puede ser bastante frustrante, ¿no? Que trates de hacer tus cosas, pero empieza esta procrastinación que, pues no es tan, pues, ahora sí que es muy contraproducente, ¿no? O sea, a veces hasta puede ser una procrastinación,, este, activa, donde haces 1000, y 1 cosas, excepto lo que tienes que hacer, ¿no? Y pues, no es algo que, digamos, que no es algo que no es común, la verdad es que es bastante común, cuando sobre todo las actividades que tienes pueden llegar a ser muy abrumantes, o te den como flojera, o no te motiven, ¿no? Este, cuéntame un poquito más sobre como tu contexto, y lo que por lo que estás pasando para, este, como poder darte un consejo más adecuado a ti, y a y a lo que estás viviendo, ¿no? Primero, cuéntame como qué pasatiempo sí quisieras mantener, o sea, que tú dices esto, como por ejemplo, caminar con tu perrito, es algo que te encanta hacer, ¿no? Eh, habrá otra cosa que tú digas, oye, este es un pasatiempo que me encanta, y lo quiero mantener. Y cuéntame un poquito, como, ¿cuánto tiempo le dedicas a cada uno?
Justo. Pues, fíjate que en sí, bueno, antes era como que en las mañanas sí me iban a dar, encontré una escuela que, bueno, la verdad es que va mucha gente, ya que son como de la tercera edad, son como mis amigas, <chuckles> por ahora, de esas, eh, le digo, las abuelitas. Entonces, la verdad es que nadan bien las señoras. Eso sí me gustaría como mantener porque, pues, bueno, me gusta y me la paso bien con ellas, y ya de repente, después, sí es como que me iba a caminar con mi perro, ya cuando salía de nadar, y entonces ya luego tomaba la clase que tenía online, porque, hay días en que voy a la universidad, y otros días que no, o sea, eso sí es como que tengo que hacerlo. Y de repente es como, bueno, a ver, digo, tengo esta clase que sí tengo que poner la cámara, otras que la puedo tomar hasta después. Entonces, en los pasatiempos que sí me gusta es como
Mm. Ujú. Ajá.
salir a pasear con el perrito, porque, bueno, sé que lo necesita también y aparte yo me distraigo mucho. El tema de nadar, que ahorita te digo que no lo estoy haciendo, pero, bueno, lo hago muy muy constante. También a veces voy a pilates, también es un tema que sí me gusta, porque bueno, no es como que tenga que hacer tanto, y aparte la clase me queda muy cerca, y me relajo. El tema de que, hacer pilates como que me relaja mucho mentalmente, y eso me gusta.
Claro. Ujú. Okey. Claro, sí, lo parece ser que tomas como mucho de estas actividades que, como tú dices, te relajan, aparte es que t que te estás moviendo ¿no? O sea, pasear a tu perrito, te sirve mucho, para que él se desestrese y tú también, el pilates, bueno, ni se diga, ¿no? Buenísimo para la salud. Y bueno, entiendo que tienes que mantener, este, también lo que viene siendo tu escuela, que pues, es mitad presencial y mitad, este, en línea. Y, ¿cuánto tiempo libre tienes cada día o cada semana? O sea, si tú sí hicieras todo lo que tuvieras que hacer, ¿realmente cuánto tiempo libre tienes para poder hacerlo?
Uy, pues, la verdad es que no es tanto, eh, ahorita que lo mencionas, yo creo que Pues, es que tengo que ir a la escuela, por ejemplo, y eso me toma, no sé, de 8 a 1 de la tarde. Y luego, por ejemplo, a veces te digo que tengo clases online, también me toman otro tanto, también me tengo que hacer home office. De repente hago 3 horas, o pueden ser hasta 4. Entonces, ya lo que le me resta es lo que le dedico a hacer a mis hobbies, que podrían ser algunas 2 horas, 3 horas, más o menos. El problema que ahorita le veo, y que la verdad es que también estoy dejando de hacer muchas cosas, es que ya oscurece a las 5 a las 5 1/2 ya es literal de noche. Entonces, como que ya ahí me corta mucho de mi día, porque o, tengo que hacer todo en la mañana o tengo que mejor pasar el home office en la noche, bueno, en la tarde-noche, porque, pues, si no, no veo el sol.
Okey. Claro, sí es superimportante y algo como esencial, ¿no? De ahora que que a que oscurece tan temprano, pues, quieres hacer cosas donde puedas, como salir, y aprovechar el sol, y y como un poquito a que te dé esta vitamina D, ¿no? Em, y cuéntame, ¿cuáles son, eh, las obligaciones que estás postergando bastante? ¿O las que te generan más estrés, o las que tú dices de que: "Ah, es que tengo que hacer esto, y no lo he hecho", alguna tarea, algo de la casa, algo del trabajo?
Así es. Fíjate que obligaciones sí, o sea, yo creo que serían sobre todo de la escuela, que a veces procrastino, te digo mucho porque, bueno, de repente cuando son algo fácil, que sé que lo puedo hacer en el momento, me lo aviento luego luego terminando la clase, o estando la clase es como que lo empiezo a hacer, pero cuando son proyectos más largos tengo una clase ahorita que me está volviendo loca, que es de comunicaciones, algo así, y el maestro de verdad se avienta unas tareas que uf, no, o sea, que digo, ¿qué onda con este señor? Mira, te cuento, la última tarea que tuve así
Mm. <laughs>
era de, por ejemplo, hacer una tipo conversación peleando con tu pareja o con alguna amiga. Y entonces yo tenía que aventarme todo el monólogo hablando en inglés, y así como las diferentes emociones y cómo solucionarías ese conflicto. Pues, o sea, literal, mi esposo se tiene que aventar las tareas conmigo porque, haz de cuenta que él me ayudó a hacer el script, y y me dice: "A ver qué más quieres ponerle, cómo le ves aquí, cómo le ves acá". Y de repente es como que ya pongo mi micrófono y todo para, pues, mandar la clase, pero luego me empiezo a morir de risa y, obviamente, o se supone que la conversación tiene que ser enojada. Entonces yo me muero de la risa por cómo lo veo a él de que: "A síguele, síguele", y yo: "Es que no puedo me da mucha risa", o triste o cosas así de como de emociones y lo tienes que solucionar. Y mira, este tipo de tareas tengo que hacerlas todos los viernes, y de verdad, o sea, ya eso es lo que procrastino bastante.
Ah. Ujú. Claro. Ujú. Ah. Ay, sí, como esas tareas que tú dices: "O me cuestan mucho trabajo, o me dan flojera". Normalmente esas son las cosas que más postergamos cuando no las quieres hacer, entonces <chuckles> haces 1000 y 1 cosas alrededor de eso para evitarlo. Pero al final del día lo tienes que hacer, ¿no?, por algo se llama una obligación. Lo tienes que hacer, porque si no, pues puedes llegar a reprobar o te puede recu repercutir en tu, este como ahora sí que como en tu calificación final, ¿no? Este, ¿y tú has tenido como estos sentimientos de culpa o estás estresada de dedicar tiempo a tus pasatiempos? O sea, ¿sí te generan culpa o te estresan que haces 1000 cosas o generalmente como que te da igual?
Sí. Cierto. Fíjate que, hay días en que sí me da igual, porque digo, ay, prefiero hacer esto, como que todavía tengo tiempo para hacer lo demás, pero, no inventes, o sea, si hay días en que digo no, tengo que hacerlo, porque, me da mucha culpa de que justamente estoy, como dices, la procrastinación activa, y que pongo la lavadora, pongo la secadora, pongo los trastes en la lavadora de trastes. O sea, como que hago todo, pero, no estoy haciendo lo que de verdad importa, o sea, sé que todo lo demás se tiene que hacer, pero digo, o sea, no es tan urgente, o sea, como tipo me pongo, no sé, a a aspirar la casa, en vez de de estar tomando mis clases, o sea, c cosas que que a veces digo, o pongo la clase, y ya es como que estoy escuchando la clase, pero, me pongo a aspirar. O sea, no me puedo quedar quieta, pero digo, tengo que estar tomando notas, o sea, esa clase de cosas.
<laughs> Sí, la verdad es que, te digo, pue a veces postergamos cosas, y haces todo, menos hacer eso, ¿no? Algo que te puedo recomendar mucho, es que priorices tus tareas. Yo sé que no es fácil hacer tareas que no te gusten, hacer obligaciones, ¿no? Pero aquí hay que es importante distinguir entre lo urgente, y lo importante. Lo urgente, es algo que no se puede dejar para otro momento, y que te afecta directamente en tu vida, ya sea laboral, económica, de salud, o bienestar en general, ¿no? Y lo importante, es algo que tienes que hacer, pero, que si no lo haces inmediato, no va a pasar nada, porque lo puedes hacer después, ¿no? O sea, es algo que sí es importante, lo tienes que hacer, como aspirar, sí es importante mantener tu casa limpia, pero no te va a afectar en nada, <chuckles> en tu vida si no lo haces inmediatamente, ¿no? Entonces, hay una, este, una, ¿cómo se llama? Como una matriz, que se llama de Eisenhand Eisenhower, este, que yo te recomiendo mucho que le cheques, o sea, lo cheques para que puedas definir entre lo que es importante, lo que es urge o sea, que es importante y urgente, algo que es importante y no es urgente, algo que es urgente pero no importante y algo que no es importante y no es urgente. Puedes basarte en esa, y te va a ayudar muchísimo en poder priorizar, y y ahora sí que distinguir lo que necesitas hacer, y a lo mejor algo que te puede funcionar es integrar tus pasatiempos con tus responsabilidades, ¿cómo hacer 2, cosas al mismo tiempo? Como okey, sales a caminar a con tu perro, y puedes ir a lo mejor pensando, o te puedes ir grabando, ¿no? Si tiene cada viernes tienes que grabarte hablando en inglés, de una u otra forma, pues mientras caminas a tu perro, a lo mejor irte grabando, que no sea la grabación final, pero, a lo mejor vas practicando o vas haciendo el guion, o a lo mejor puedes ir escribiendo, haciendo tu guion
Tienes razón. Mm. Okey.
y, o mandando una nota de voz a lo mejor a tu pareja, o una amiga de que, a ver, este es el guion, ¿cómo lo ves?, ¿no? Y al final ya llegando a tu casa, ya lo haces, ¿no? O sea, ya no tienes como que pensar en qué, qué voy a decir, cómo lo voy a decir, sino ya tienes todo hecho, ahora sí nomás ya lo formalizas, y lo haces en un ambiente sin eco, sin reverberación y todo esto, y así como que di como dicen, ¿no? Matas 2, pájaros de un tiro.
Ajá, súper. Oye, está superbién eso, fíjate que no lo había pensado, pero ahorita que que me lo estás diciendo, la verdad es que es una superidea, porque sí me va a servir mucho, sobre todo el tema de que, bueno, me cuesta tanto trabajo, <chuckles> hacer esa tarea, porque, de verdad, me choca hacerla. Pero bueno, igual ahorita lo que dices, voy a checar también ese libro que me estás diciendo, porque sí me genera bastante conflicto eso de lo importante de lo urgente. Pero te agradezco mucho todos los consejos buenísimos que me diste.